Расскажи о своём любимом фильме и почему он тебе близок?
Ага. Ты знаешь, у меня есть 1, э, очень любимый фильм. Я его смотрела очень давно, а, причем наткнулась на него абсолютно случайно. Как-то вот мне он попался где-то в интернете, по-моему. А, и меня он так заинтересовал этот фильм, хотя начало
Мгм. Мгм. Что ж там такого тебе показали?
Я сейчас расскажу. Э, хотя начало показалось мне, <clears throat> ну, скажем так, немножко какое-то нудноватое и так далее. А, ну, после этот фильм. Такое, как бы скажем, вот, ну, потом ты знаешь, вот, э, когда я начала смотреть этот фильм, он мне настолько вот, э, запал в душу, что я просто пересматривала в своей жизни его, наверно, уже раз 20 или больше. <coughs> Да, этот фильм называется дн да, "Дневник Памяти".
Ага. Долго вводили тебя в в, э, сюжет, да? Мгм. Ничего себе. 20 раз. Мгм.
Вот, это шикарный фильм о любви, а, причем о такой любви, какой-то вот, эм, <tsk> искренней, чистой, которая терпит какие-то а, скажем так, трудности, <clears throat> претерпевает и, несмотря ни на что, вот она проходит через года.
Да, это это, конечно, сильно. Особенно когда ты встречаешь кого-то в реальности, кто, допустим, пережил такое, то очень удивляет. То есть, в основном, мне кажется, мы смотрим подобные фильмы и оказываемся в шоке, по потому что это не случается с нами, в основном, как будто бы, только на экране.
А. <coughs> Мгм. М, мгм. Вот, вот, да. Ну, возможно. Мгм. Ну, и да, и нет. Ну, знаешь, я, наверно, такой романтик. Я, э, верю в любовь, я верю в сказку. Вот. И там вот именно настолько красиво описана вот история любви. Причем, э, н начало там фильма, это вот по-моему, там 40-е либо 50-е годы, когда вот молодой парень он, э, такой, из бедной семьи, он работал там на лесопилке где-то. А, знакомиться с девушкой, э, то есть ему как бы не по зубам, скажем так. И он начинает ее добиваться.
Мгм. И ш
А, вот и
То есть он он прям выбрал девушку из тогда существующих сословий, да, которое ему было недоступно, ну, финансово и никак вообще.
<clears throat> Вот, вот. Ну ну как бы, да, он был ей не парой, и ее семья не приняла его. Но, тем не менее как бы, вот у них возникла такая любовь. Причем, знаешь, там описыв а, описывается такая красивая любовь в этом фильме. Знаешь, не так, как вот там, а, ну, не знаю в фильме "Красотка", например, да, где там вот уже в взрослые какие-то люди или там в каком-то Да, а здесь, вот знаешь, они такие юные, они такие наивные. Э, вот Вот, чистые. Вот. И знаешь, а в этом фильме прям показывается вот именно первая, первая любовь, именно вот первые, первые поцелуи, знаешь, какая-то вот 1 интимность какая-то.
Мгм. Ну да, что-то такое понятное. Чистые, да, такие не не испорченные. Мгм. Мгм. Класс, это правда красиво, да.
Это это просто потрясающе красиво, это просто вот ты смотришь и фильм вообще, на самом деле, он очень классно снят. От, игра актеров просто потрясает. Вот какие-то вот, э, декорации, одежда, а, роли вот, э, как бы высказыва
Мгм. То есть все, кто работали над фильмом, постарались, чтобы мы влюбились в эту картинку, да?
Очень, очень. Да, да, да, да. Он снят просто, вот мне кажется, продумано, вот просто каждая мелочь. Хотя, может быть, просто мне так кажется, потому что я очень люблю этот фильм. Хотя, вот, э, я знаю многих людей, которым он тоже очень сильно запал. Причем, а, иногда бывает такое, что я вот его советую, говорю: "Посмотрите". Вот даже мужчинам иногда советую, а мне: "Ой, да ну, фу, это же там сопли мыльные, опера и так далее".
Мгм. Мгм. Да, мне кажется, нормальный мужчина не против посмотреть про любовь, потому что все мы это испытываем, так или иначе, всех это касается.
Вот, вот. Да! Вот, конечно. Ты знаешь, у меня даже был молодой человек, с которым мы встречались, и как-то так получилось, что, э, мы собирались посмотреть какой-то фильм, я говорю: "А давай посмотрим вот". А он вообще такой не романтик, как бы был, такой у меня более такой, э, сухой, такой холодный.
Мгм. Мгм. И сначала, наверно, был против, да?
Ну, он такой типа: "Ну, <smacks lips> ладно, ну, ты же хочешь, ну, давай". Вот. Э, да, а мы нам нужно было там уже уходить, мы чё-то там заняты были, как-то вечер уже, мы собирались там куда-то идти, я уже не помню. Я говорю: "Ну, давай хотя бы вот начнем. Вот давай начнем и посмотрим". И прикинь, мы вот включили этот фильм, а он длится там 2 часа, по-моему, или даже 2 с мелочью, 2:10.
Ради тебя, да, такой: "Я это сделаю!" Да? Мгм. И вы никуда не пошли, да?
Да, да, и мы посмотрели этот фильм просто на одном дыхании. Он говорит: "Слушай, ну вот это вот реально круто!" То есть он настолько вот классный, понимаешь вот! М, э, каждая сцена, мне кажется, вот она, э, передает такую эмоцию. Знаешь, вот есть фильмы, они вот просто интересные, как бы да. Вот ты смотришь, вот он интересный фильм. Ну, он такой вроде бы ты посмотрел и забыл его, ну, он на 1 раз. Повторно уже не захочется пересматривать. То есть как бы ты просто вот смотришь.
<chuckles> Мгм. Да. Понимаю, да. Не оставляет ничего такого эмоционального в тебе, да, зачем тогда я буду к этому возвращаться?
Вот, вот. Вот. А этот да, да, да. Да, а этот фильм понимаешь, вот он прям, такое ощущение, что ты прям переживаешь за этих героев, что ты прям вживаешься в них. Понимаешь? Вот, э, каждый Да, да, да. И и да, и такое ощущение, что вот просто ты испытываешь эти же чувства, которые испытывали они, эту любовь, которую они при пронесли через через годы, через трудности, через, э, там, э, н н непринятие родителей, э, через других людей, которые встречались в их жизни. <sniffs> А самое удивительное, знаешь, для меня было- это то, что этот фильм, вот почему я говорю, что пронесли любовь вс через всю жизнь? Этот фильм начинается с того, что, м, показывают дом престарелых. Ну типа, знаешь как вот, и вот, э, сидит женщина пожилая и мужчина, и он ей читает.
Он реально трогает, да, каждого как-то по-своему. Мгм. Кто? Так. Мгм.
А она, э, как бы у нее, ну, как потеря памяти, она не помнит, кто она, что она и так далее. И вот этот
По-моему, я начинаю понимать, что там происходит, и это даже это грустно, но красиво, и и в то же время это так мило, что вообще не грустно, а наполняет тебя какими-то чувствами просто.
От, вот вот вот, да. Это грустно, но в то же время это красиво. Да. Вот, вот да-да-да. И пусть это фильм, пусть это красивая сказка. Ну, знаешь, она вот вселяет в нас, а, веру в чистоту, в любовь, в искренность, потому что, э, знаешь, он читает ей дневник, который, как оказалось, написала она сама. То есть она описывала их историю любви, а он ей читает это всё. Она не помнит, кто он. Вот вот вот. И даже, знаешь
Так. Вот почему "Дневник Памяти", да, то есть она создала свою память на бумаге, а он ей же напоминает, о чем она что она прожила и как. Круто, очень круто.
Вот. Вот вот вот. Да, и в конце фильма в конце фильма там, ну, очень длинный фильм, интересный, там много всего происходило. В конце фильма они в итоге вот их не стало в один день. Они вот прям, он пришел к ней читать да, пришел читать к ней в очередной раз, и они там легли, обнялись, и утром их, в общем, обнаружили, что уже всё. Ну, вот знаешь, еще такой интересный момент был, когда вот он ей читает эту книгу, да, этот дневник, и приходят их дети, а она их не помнит. И они говорят ему, потом говорят: "Папа, поехали домой. Она все равно тебя не вспомнит. Она не знает, кто ты". Он это, он говорит: "Зато я знаю. Зато я",- говорит,- "знаю, и я ее люблю. Я ее не оставлю".
Какая красота! Мгм. В этой ситуации они не способны понять. Ну, к сожалению, наверно, но они молодые, да, шт что на самом деле для них значит их связь, поэтому
О. А. Ой, да. Ты знаешь, мне кажется, вот каждый человек, э, способен любить. И каждый человек, когда, а, в своей жизни хотя бы раз испытывает это прекрасное чувство, знаешь, без, э, ну, как сказать, без каких-то подтекстов, без каких-то выгод, без ничего. Вот просто вот, знаешь, говорят, вот любят не за что-то, а вопреки, вот так и есть. То есть то есть выбирает наше сердце, кого нам любить. И вот в этом фильме вот они, э, реально вот встретились 2 любящих сердца: добрые, искренние, наивные, а, такие вот, э, молодые и чистые.
Так и есть, да. Потрясающе, когда 2 хорошим людям удается встретиться и влюбиться, да, такой такой добрый, неопасный союз для 2 людей, где будет в основном хорошее, а проблемы, они пройдут вместе.
Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Да, да-да, вот именно, да. Ну, знаешь, э, как бы, конечно, не все там, э, из юности, да, проносят это чувство. Вот они там в фильме расстались, м, она, э, уехала жить с родителями в какой-то другой город, а он, э, жил, как какой-то какой-то период времени, как отшельник. И он всё мечтал купить определенный там дом. Э, и он ей когда-то говорил, что вот я куплю этот дом, мы будем с тобой здесь жить. И он в итоге осуществил свою мечту. Он купил этот дом.
То есть он ее вообще не отпустил, грубо говоря, в г в голове, в сердце он просто
Э, вот. Я думаю, да, он любил ее всю жизнь, да, и потом к к
"Уезжай, но из сердца моего ты не уедешь никогда". И пошел добиваться дома. Круто!
Вот. Да, и получилась, конечно, там такая история, что вот она, уже живя в другом городе, в определенном там обществе она вращалась, у нее были, а, богатые обеспеченные родители, жених такой тоже статусный. И в итоге она абсолютно случай она уже готовится к свадьбе, она абсолютно случайно видит, что какое-то дорогое поместье, которое было заброшено, его выкупил такой-то, такой-то. И она вспоминает, а это оказывается вот тот парень, в которого она была влюблена в юности. И она бросает да, и она бросает все дела, и вот едет туда к нему. Они встречаются, а, вот. И он окружает ее любовью, заботой, и он не знал, приедет ли она к нему, но он сделал для нее, э, комнату, в которой она могла бы рисовать. Она очень любила рисовать.
Мгм. <chuckles> Какая красота!
Вот и и в
Да, история п потрясающая, конечно!
вот вот, и в итоге, да, как бы они вот, э, всё-таки, видимо, через время, через года они поняли, что, а, они любят друг друга. Вот. Ты знаешь, на самом деле я вообще не люблю такие фильмы, там где вот нужно плакать, там про любовь, я больше люблю такие немножко другого жанра. Но вот этот фильм он настолько вот, э, э, ну цепляет вот до глубины души, что его просто невозможно не любить.
Мгм. Да, я понимаю, меня даже по твоему рассказу уже зацепило, и хочется посмотреть, что же там за красоту наснимали.
Да, и причем, знаешь, вот я опять сделаю акцент на том, что там играют потрясающие актеры. Я не знаю, по-моему, они не очень знаменитые, но там вот парень- он такой, э, ну, не знаю, такой интересный, такой простой. М, и девушка такая: у нее настолько искренняя улыбка, она просто вот девушка невероятной красоты. У нее такие огромные горящие глаза, у нее такая улыбка. И мне кажется, что вот просто вот, ну, так невозможно было сыграть. Но вот такое ощущение, что это вот человек вот реально влюбленный, и просто вот его показывают на экране, вот передая э, передавая все его чувства и эмоции.
Мгм. Интересно, а не могли ли они правда влюбиться на съемочной площадке друг в друга. Может, даже ненадолго, но чтобы этот фильм подарил нам именно вот эти настоящие ощущения.
<laughs> Кстати не знаю. Ну вот, кстати, знаешь, интересно. Нужно будет почитать в интернете и узнать. Ведь, э, бывает такое, что вот, просматривая какой-то фильм- я очень люблю иногда почитать об этом фильме- и иногда узнаешь, что да, действительно, вот какие-то актеры вот, э, э, из фильма как бы, переросли их отношения в реальную жизнь, и они как бы, возможно, даже создали какой-то союз.
Мгм. Актеры вообще, да. Я поражаюсь, как они справляются, а, не знаю, не влюбляться каждые 5 минут, при том что им приходится, э, делать р на камеру. И это же всё им приходится делать много раз, и там, наверно, просто бывает искрит от, э, электричества на этих площадках.
Мгм. <laughs> Это точно. Да-да. Ага ага. Это точно. Да-да-да, это точно. Не, на самом деле, вот, э, передать вот такие вот чувства- это тоже такой огромный талант, потому что, а, когда мы смотрим фильм, мы прям вот, э, настолько чувствуем, да, этих актеров, настолько чувствуем их все эмоции, их чувства, их, э, какие-то, а,, <tsk> не знаю, прям считываем с их лица просто вот это всё, понимаешь, вот. И мне кажется
Мгм мгм. Да.
ну, я не знаю, как это можно сыграть. Вообще, мне кажется, это нереально сыграть. <chuckles> Вот. Но хотя вот. Мгм.
Притом, как тебя впечатлил фильм, есть ощущение до сих пор, что от они не играли. Я не знаю, как это ты так описываешь.
Ты знаешь Да. Ты знаешь вот, э, у меня вот этот фильм есть в моей такой наверно копилочке любимых фильмов, которые я люблю посмотреть наравне, а, допустим А, ну вот мне, например, очень нравится фильм "Троя". Я обожаю этот фильм. Я очень люблю ф фильм, э, например, э, "Счастливое число Слевина", хотя это очень такой достаточно тяжелый триллер, можно сказать. Вот. Э, я люблю фи
М. Она у тебя большая, или нет? Мгм. Мгм. То есть у тебя вкус такой, он очень разнообразный, да?
Ну я больше люблю я больше люблю все-таки такие тяжелые фильмы, я люблю триллеры, я люблю психологические такие трил
Эмоционально тяжелые или сюжетно тяжелые, не знаю.
А, ну вот такие сюжетные, интересные, запутанные, такие, которые заставляют там где-то что-то подумать. А вот.
Мгм. То есть тебе надо, ты не любишь вот эту жвачку, тебе надо, чтобы кино давало тебе вопросы, ты искала на них ответы и приходила к ним к концу фильма, да?
Ну вот, наверно, да. Ну, наверно, да. Ну иногда все-таки Ага. Да-да, но иногда все-таки, да, хочется посмотреть какую-то романтику, и это классно. Вот. Вот еще, например, а, мне очень нравится фильм, это тоже один из моих любимых— фильм "Малена". Вот. Тоже потрясающий фильм, рассказывает историю девушки. Вот. Но он тоже очень тяжелый, но тем не менее. Как бы вот, э
Мгм. Мгм. Но ты себя не жалеешь, когда выбираешь кино, да? Тебе надо прям переживать, чувствовать и
<laughs> Ну. Ты знаешь, я не могу сказать, что я переживаю. Просто это те фильмы, которые вот мне нравятся. И наверно, а, каждый фильм он оставляет какой-то отпечаток, он чему-то учит. Вот этот фильм, о котором я тебе рассказывала, он дает мне веру в любовь. Пусть это фильм, пусть это сказка. Но я верю в то, что так есть, и так будет. И люди должны любить друг друга. Вот. Ну
Мгм мгм. Мгм. Конечно конечно, да. Мне очень нравится то настроение, которое сейчас у нас присутствует, оно такое милое, доброе. Я думаю
Мгм. Да. Да, очень рекомендую к просмотру, кстати. <chuckles>
Спасибо, спасибо,. Я думаю это обязательно случится. Большое спасибо, что рассказала об этом замечательном фильме.
Ага. Обязательно. Да и тебе спасибо. Мгм.
Пока-пока.
Спасибо и тебе. Пока.